Nih ya Kak, Kakak tuh tipe o kayak suka berpergian gitu enggak? Entah bepergian jauh atau deket gitu, suka keluar enggak sih Kakak, tipe orang kayak gitu gak?
Mhm. Eh, iya nih aku kebetulan memang suka jalan-jalan ya Kak terutama, mmm, kayak keluar kota, karena kan kalau di kota aku udah bosen ya gitu-gitu aja ya. Kadang aku tuh keluar kota yang mungkin, eee, ada yang gak terlalu jauh gitu, tapi tetep worth it-lah buat didatengin.
Mmm. Mhm. Mhm. Mmm, emang suka yang jalan-jalan ya anaknya, biar apa, gak suntuk di rumah gitu ya, heeh. Tapi ngomongin bepergian gitu biasanya ada beberapa ini ya Kak, kayak halangannya ya, entah karena mungkin ada cuaca buruk. Nah itu Kakak pernah enggak sih yang ngalamin kayak, eee, terhalang karena cuaca buruk itu?
Mhm, ya betul betul. Iya.